Ako, mahilig din ako sa documentaries yan, nanonood din ako sa YouTube niyan. Um, reference ko diyaan, ah, kapagka sa documentaries yung mga murders and crime, yung mga ganiyan. <chuckles>
Mm. Oo. Oo. Oo ay parehas tayo kanina nga lang yun yung pinapanood ko, eh. <laughs> Lahat na ata nauu oo, naubos ko na yata, eh, naghahanap nga ako ng ano <chuckles> oo.
Ah, talaga. Yes. Kasi parang ano parang nae-expand yung kaalaman mo, na lumalawak yung kaalaman, "Oh ganito pala yun," eh, parang, ikaw sa sarili mo nagiging detective ka na rin. <chuckles>
Oo. O o. Oo. Oo at saka ano, parang gumagaling yung alam alam ko sa law, yung halimbawa yung magiging hatol niya, yung yung parang ganon, alam ko na yung oo, so yun. Mahilig ako doon, mahilig ka din pala, mm.
'Di ba. Oo. Tama yan. Mm, mahilig ako diyan tapos ano yung history kasi, ah, meron di ding documentaries diyan 'di ba sa history. Ba ah, nakakabagot yan maha masyadong mahaba yang ano, hindi katulad nung <chuckles> kapagka ah, murder yung mga crimes, parang alive na alive yung ano mo, eh, yung diwa mo, eh, 'di ba?
Hmm. Mm, oo meron din. Ah. Oo. Oo. Oo, 'tsaka ano kasi, depende sa story telling gustong-gusto ko yung ano, hindi nila nirereveal kung sino muna yung pumatay, pero ayoko din naman nung masyadong gruesome, hindi ko kayang panoorin 'pag sobrang gruesome. <scoffs> Oo.
Oo. 'Di ba, oo, oo, ay, ang iniiwasan ko niyan yung mga 'pag 'pagka sa mga bata, ayoko niyan. <chuckles> 'Di ba?
Oo, oo, 'pag yung ano lang, ah, yung masyado namang hindi pinapakita yung an alam mo na yun, mm, mga hindi magandang mga dugo masyado hindi ko masya hindi ko kaya oo. Yan din pala documentary din pala yung ano mo ha, yung
<clicks tongue> Oo, oo, 'di ba? Oo, totoo. Fan m Oo, katulad katulad ka rin, katulad ko rin ba ikaw na nare-relax kapagka ginagawa yan, <chuckles> yung panood ng mga documentaries na yan.
Mhm.